Ờ, ngoài ra á, thì trước khi mà bạn đi ngủ á, thì bạn nên chuẩn bị hết tất cả những cái, à, quần áo, gọi là, đồng phục đi làm hoặc là, ờ, laptop hoặc là những cái thiết bị mà bạn cần để mang đi làm đó, bạn để gọn gàng ở một góc để mà khi mà bạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau đó thì bạn có thể, gọi là, sửa soạn và đi làm ngay. Bạn sẽ không có mất cái thời gian, kiểu như là, bối rối vào buổi sáng khi mà mới ngủ dậy mà mình chưa tỉnh rồi mình phải lấy cái này, lấy cái kia, thì bạn sẽ quên cái này, quên cái kia, và bạn lại càng mất thời gian thêm nữa, đúng không nè?
Ồ, được rồi! Chính xác, chính xác. Ờ, đúng rồi cái thói quen này á, cái thói quen xấu này là tui tui làm hằng ngày luôn ấy. Có nghĩa là, ờ, tui không có chuẩn bị mọi thứ vào buổi sáng ấy, cho nên là buổi sáng khi mà tui, a, chăm sóc, a, răng miệng, rồi rửa mặt xong á là tui phải, a, đi soạn đồ này nọ nè, rồi tui tui lấy đồ tui thay rồi nó tốn cho tôi khoảng 10 đến 15 phút vào buổi sáng nữa. Cho nên là tui nghĩ là cái cách mà bạn chia sẻ cho tui á là tôi phải làm cái điều đó vào buổi tối, đúng hông? Là tôi sẽ soạn hết mọi thứ ra sáng hôm sau á, chỉ cần là tôi tắm rửa, à, sửa soạn vệ sinh cá nhân xong á là tôi có thể, à, đi ngay luôn ấy. Ồ, tôi thấy cái cái chia sẻ của bạn khá là hay nha!
Ừ hừm. Đó, nó cũng ảnh hưởng tới thời gian của bạn đó. Ừm. Đúng rồi, sửa soạn trước. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ngoài ra á, bạn có thể, ờ, có một cái mẹo tâm lý này thôi, đó là bạn có thể nói với những cái đồng nghiệp của bạn đó là: "Ờ, từ giờ mình sẽ, gọi là, phấn đấu để mà, ờ, đi sớm. Đó, từ hôm nay là mình sẽ thay đổi đó nha, mình sẽ mình sẽ đi làm đúng giờ." để mà giống như là bạn có một cái, ờ, cam kết ngầm vậy á, giống như là một cái mẹo ở trong tâm lý đó, thì bạn sẽ, ờ, phấn đấu để mà làm theo những cái điều mà bạn đã cam kết. Đó, giống như là bạn, ờ, sẽ có thêm cái, ờ, động lực nè, đó, động lực để mà mình, ờ, th thực hiện cái cam kết là đi làm đúng giờ đó bạn.
Ồ, mẹo gì bạn? Tại sao phải làm như thế ta? <laughs> Ồ! Ồ. Hiểu rồi.